Alors dis-moi, heu, comment décides-tu quand dépenser ou économiser ton argent, en général?
Oui. Alors, heu, déjà, heu, je regarde si j'ai un réel besoin. Si c'est, heu, un nécessaire, heu, dans le dans l'immédiat. Si vraiment dans l'immédiat j'en ai besoin, est-ce que je peux m'en passer ou pas?
D'accord. OK.
Ou, heu, ou alors, dans certains cas, ça peut être, heu, du genre est-ce que je le mérite? Voilà, peut-être que pendant longtemps j'ai économisé, j'ai fait attention et que je m'offre une petite, heu voilà
D'accord, OK. Oui.
petite surprise, un petit un petit cadeau, on va dire.
Ouais. Mmh, d'accord donc heu, potentiellement, tu aurais pu «économiser», entre guillemets et te dire: «Bon, là, je me fais plaisir, là je dépense».
<clears throat> Mmh mh. C'est ça, je me fais plaisir, c'est ça, je me fais plaisir. Après voilà, faut que ça soit me mérité dans la limite du budget, aussi.
Et mériter bien sûr, c'est qu'il y a eu un petit peu d'économies et cetera. Donc, est-ce que c'est quoi? C'est est-ce que tu vas plutôt économiser, heu, dans un objectif précis ou tu vas économiser, juste, heu, comme ça en général et et tu vas dépenser quand tu vas avoir une envie? Ou bien, est-ce que tu vas juste dépenser si tu as atteint, heu, ton objectif de de comment dire? De finance? Economiser pour pouvoir acheter telle ou telle heu
Voilà, faut pas tout dépenser. Mmh mh. Bah. Bah, non, ouais, c'est ça, c'est c'est ça, en fait, heu, bah, c'est ça exactement donc heu, déjà c'est toujours bien d'avoir de l'argent de côté. Heu, de 2 voilà, des fois, j'ai toujours eu des objectifs d'investissement. Donc heu, je sais que plus j'aurais de l'argent plus je pourrais les investir correctement et et pour chercher, heu, une certaine liberté financière, on va dire.
Oui. Oui. C'est vrai. Oui.
Et heu, mal bon, malheureusement, heu, j'ai pas commencé très jeune et voilà mais comme on dit: «Mieux vaut tard que jamais.» Voilà.
Oui. Bon, ça arrive, hein. Tout le monde, hein, il y a beaucoup de gens, heu, qui sont dans dans comment dire, dans cette situation-là et heu donc heu
Mmh mh. Ouais.
Oui, effectivement, moi, je dirais économiser, c'est c'est au jeune âge, hein. Heu, bon, je pense qu'il y a une 1re étape où, lorsqu'on est jeune, heu, on peut faire des des erreurs, heu, comme tu dis. Tu as pas éc tu as économisé un petit peu tard. Ben, c'est vrai que la plupart des jeunes se mettent pas à économiser directement, sauf les bons jeunes qui ont vraiment bien écouté les parents, heu, qui ont
Mmh mh. C c ouais. Faut qu'on Mmh mh. Ouais. C c'est ça et qui qui, même, qui ont, en dehors d'écouter les parents, qu'ils ont appris de leur côté, aussi, j'imagine.
Bien sûr.
Heu, soit soit les parents, soit il y en a qui ont carrément trouvé ça tout seuls, heu, en regardant des gens que à qui, par exemple, il y a beaucoup de jeunes, ils qui qui regardent qu'ils ont un certain, hem, de certain mentor, on va dire donc ça peut être n'importe qui, maintenant, avec internet. Voilà comment faire pour réussir et juste
Oui. C'est vrai. Voilà. Faut avoir le bon mentor pour, heu, pas faire les erreurs en étant jeune parce que, parfois, on a tendance avec les parents: «Oui, c'est vrai. C'est bon, c'est bon, je vais le faire. Oui, tu as raison. Oui, tu as raison» mais en vérité, on se dit: «Non, mais c'est bon. Je sais, je gère» et parfois, en fait, on gère pas vraiment. On pense qu'il y a des comme comme tu disais, il y a des choses prioritaires, importantes, nécessaires et quand on est jeune, en fait, heu, on a rien de prioritaire, d'urgent, de nécessaire. Ça existe pas. Quand on est chez les parents, ça existe pas. Heu, on a aucune, heu, responsabilité.
C'est ça et c'est Mmh mh. <chuckles> Mmh mh. Mmh mh. C'est ça. Mmh mh. Mmh mh. Ouais, c'est ça, on a tu vois, i Ouais, c'est vrai, c'est vrai donc heu, il y a le allez le fait de profiter un peu de de la jeunesse, heu, c'est vrai qu'on peut profiter de sa jeunesse en faisant des p petites activités
C'est ça mais il faut faut toujours faire attention.
mais voilà, faut jamais dans dans l'abus. Faut et plus, on commencera jeune, plus que tu commences jeune, plus, heu, ben, tu aboutiras plus vite à tes projets, hein, tout simplement. Et surtout plus vite tu auras, heu, la bonne a attitude.
C'est ça.
Parce que c'est dur d'avoir, heu, l'attitude, heu, de mettre de l'argent de côté sans sans sans le dépenser. Faut avoir une certaine, heu, faut un travail sur soi, quand même, pour faire ça. Et heu
C'est ça. Complètement. Complètement. C'est ça. Moi, je dirais que, pour, heu, que ce soit c'est, heu comment dire? Le choix entre économiser et dépenser, moi, de mon côté, il se ferait limite, heu, ç ç ça va dépendre si j'ai des projets ou j'ai pas de projets
Mmh mh. Ouais. Mmh mh.
si j'ai un projet en tête, ou des projets en tête, je vais forcément être en mode éco économiser. Et si j'ai pas de projet, bah, je vais avoir plus de facilité à me laisser aller et aller plus vers la dépense de choses inutiles et heu, pas fructifiantes. Parce que f au final, vu qu'on n'a pas de perspective sur l'avenir de se dire: «Pourquoi je vais économiser cet argent, en fait? Je le gagne, je travaille pour ça».
Oui, forcément, forcément, hein. Oui, bien sûr. Com complètement. Bien sûr. Bien sûr. Non, mais c'est ça. Bien sûr, je suis totalement d'accord. Donc, heu, faut surtout le la personne qui se met à économiser, elle le fait jamais pour rien. Elle le fait parce qu'elle a une vision, parce qu'elle a qu'elle a un objectif. Comme tu l'as dit on peut pas mettre enfin c'est on peut, il y en a qui le font mais c'est assez rare de mettre de l'argent, heu, sans avoir de réels projet c'est juste que, voilà, i ils ont un travail, mais ils font ils f ils font r ils font rien. Donc l'argent, il traîne tout seul, il le réinvestissent même pas.
C'est ça. Après, il y en a, il y a plein de personnes qui, heu qui, heu, mettent de côté, heu, pour un futur projet, mais qui ne savent pas forcément quoi. Heu, c'est-à-dire, voilà on sait qu'il faut économiser, on sait que, si on veut monter un projet, il va falloir un petit peu d'argent. On sait pas quoi faire avec l'argent, mais il y en a qui arrivent quand même à mettre de côté, heu, pendant ce temps là, même s'il y a pas de projet réel, voilà.
Mmh mh. C'est ça. Et hem, on sait pas quoi faire avec l'argent. Mais oui. Moi, je connais, il y a des gens comme ça. Je connais une pe je connais des personnes qui, voilà, qui z aiment pas gaspiller. C'est des ils aiment qu'économiser. Donc ils économisent, ils économisent
Ah, d'accord. Oui, même sans rien du tout. Ouais.
ouais, sans forcément un but précis et au final, au bout de da des années, des années, ils ont une somme folle que, toi, tu n'auras jamais et mais ils savent pas quoi faire et surtout, ils sont trop attachés, ils veulent pas s'en séparer.
Ouais, ouais, non c'est vrai. C'est vrai, il y a des gens comme ça. Et dis-moi, toi, est-ce que tu as trouvé une méthode avec le temps, puisque tu m'as dit que tu as déjà économisé et puis tu as eu avant f tu as eu tu as tu as fait des dépenses également. Heu, est-ce que tu as un conseil ou une méthode pour économiser sans te frustrer? Sans te dire: «Ah j'ai enlevé 500 € sur ma paie. Heu, là je dois vivre qu'avec ça» et être un petit peu frustré, un petit peu limité de ce que tu vas faire. Est-ce que t'as des petites tactiques, toi, de ton côté?
Mmh. Mmh mh. Bien sûr. Ouais. Ouais, ouais. Ben, on va dire que c'est avec l'âge, heu, c'est plus avec la mat la maturité que c'est venu, parce que c'est vrai qu'avant, heu, j'aimais me de ne rien me priver. Je j'aimais pas me priver
D'accord. OK. Ah, vraiment achats compulsifs, heu, sans hésiter.
voilà, achats compulsifs sans hésiter, voilà et on verra qu'on rega on verra après, je repoussai après à chaque fois et j'avais ré pas de réel, heu, objectif non plus.
D'accord. Ah, c'est vrai que ça c'est pas top, hein.
C'est vrai que ouais, voilà, c'est c'est de l'argent un peut jeté par la fenêtre. Maintenant avec l'âge, avec le recul, je me dis qu'avec cet argent, aurait mieux servi, heu heu, en investissant tôt, jeune, heu, ou alors en mettant de côté.
Mmh, d'accord. OK, ah, en fait donc du coup, heu, tu as en en gros, heu, si ch je puis dire, ta prise de conscience par la suite par rapport aux erreurs que tu as fait quand tu étais jeune, heu, ça t'a permis de prendre conscience que, heu, effectivement il faut vaut mieux mettre de l'argent de côté plutôt que le mettre dans des choses compulsives et au final, heu, avoir, heu être content 2 secondes et après, heu, l'en heu
Mmh mh. Ouais. Bah, c'est ça, bah, en fait, heu C'est ça, mais surtout Non, mais c'est c'est comme on a dit tout à l'heure, c'est on va dire avant j'avais pas d'objectif donc on en est plus, heu voilà on veut plus gaspiller, on n'a pas de réel objectifs donc pourquoi économiser?
Mmh, d'accord.
Et en plus j'étais b un bon vivant et là b avec le temps, ben, on on a on a des objectifs, surtout des objectifs qui changent, qui évoluent donc heu, on va avoir un certain niveau. On apprend de nouvelles choses aussi, parce qu'on est jeune donc heu, se au fil du temps, on apprend des choses qu'on ne savait pas, qu'on qu'on imaginait pas et du coup heu, c'est là où on se rend compte que bon on a des objectifs, heu, donc c'est à partir de ce moment-là, quoi, que que j'ai décidé en fait, de mettre de côté.
Ouais. Ouais, ouais. C'est vrai. C'est vrai. OK donc c'est les objectifs qui ont fait que, heu et du coup tu es pas frustré parce que tu sais pourquoi tu fais ça.
C'est ça, c'est ça. On C'est ça, d'un côté aussi.
OK. Parce que, heu, moi je peux avoir du mal des fois à mettre de côté, mais heu, j'ai trouvé une petite application, je enfin je sais plus comment elle s'appelle, je l'ai je je l'ai pas devant moi. Je l'ai installé il y a pas longtemps, heu mais c'est une application en fait à chaque fois que je vais faire des paiements, heu, on va dire, heu, dehors, je sais pas à la pharmacie, à la boulangerie ou des choses comme ça et ben, en fait, cette application elle va venir toujours arrondir mes paiements à l'euro supérieur. Ce qui, en fait, va me permettre de mettre de côté à chaque fois les les quelques centimes qu'il y a en plus
Mais bon après, je moi que ouais? C'est vrai, moi aussi, hein. Ouais. Ouais. Ouais. D'accord, ouais, je vois, je vois. J'ai déjà entendu ça quelque part.
et du coup ça m'arrondit tout et c'est c'est c'est vraiment super. C'est c'est oui, oui, c'est sympa. J'ai réussi à mettre de côté 350 € là en 2 mois.
Tu le fais? Tu tu fais ça déjà? Incroyable!
Ouais. Parce qu'en fait, je fais beaucoup de paiements, moi, en ligne, heu, du coup, par exemple, heu, admettons que, heu, tu vas à la boulangerie, heu, tous les jours et que tu prends une baguette à 60 centimes. Même si elle est plus à 60 centimes aujourd'hui, <chuckles> heu et ben, en fait, tu as 40 centimes qui se mettent dans un compte, tous les jours, donc en fait si tu mets sur, heu, 10 jours, ça fait déjà 4 €
Mmh mh. Mmh mh. Ouais, ouais, ouais. D'accord! OK, <clears throat> mais s c'est sympa ça, je s je savais pas, hein, je connaissais pas.
et sur 30 jours, ça fait déjà 12€.
Franchement, je connaissais pas ça.
Donc heu, c'est vraiment sympa. Moi, c'est une petite astuce qui m'a permis bah, en fait, j'oublie complètement, du coup, le côté frustration de me dire, heu: «Hop j'ai ma paye qui tombe, j'enlève 400, je paye mes abonnements, mes trucs» ça fait quand même un coup au moral, heu, tu vois ce que je veux dire? Un petit peu de se frustrer comme ça, s'amputer.
S c'est pas mal, hein. C'est symp pas mal du tout, hein. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Ouais, ouais, je je peux comprendre, je peux comprendre. Mmh mh, je peux comprendre. Je peux comprendre. C'est vrai que c'est pas facile de mettre de l'argent de côté, heu, sans comme on vous a dit, voilà, si on met 400€ d'un coup, heu, s on sent tout de suite la différence. Ça nous fait, heu, ça nous fait un peu mal et puis, heu, on sait qu'on va se priver. Donc heu et surtout si on le f si on le met pas bien de côté, c'est-à-dire dans un compte où on peut retirer ou si on peut toucher à cet argent, heu, on va vivre pareil. Heu, dès qu'on aura plus d'argent, on va p on va reprendre l'argent qu'on avait mis de côté, donc c'est c'est pas vraiment. C c'est ça et ça arrive souvent. C'est ça aussi d'un côté qui m'a, un peu, hem, mis des bâtons dans les roues, on va dire.
Ouais. C'est vrai. Ouais. Mmh oui. Ah, très grosse erreur ça, hein! Attention. C'est vrai, c'est pour ça qu'il faut pas, heu, mettre ses objectifs trop haut et bien gérer ses finances pour, heu, pas se retrouver à
Pour pouvoir atteindre l'objectif? Mmh mh. Ça ça et être régulier, surtout.
à revenir sur ses principes, revenir sur ses choix, c'est c'est pas bon, même ça pour le cerveau c'est c'est vraiment pas bon, faut bien adapter ses objectifs et ne pas en faire trop. Mais effectivement, moi, par exemple, voilà, j'ai l'application parfois qui peut m'aider à à mettre de côté mais, heu, j'ai aussi parfois, j'ai comment dire? J'ai je suis, heu, assez fort mentalement, heu, pour savoir, heu heu, passer outre la frustration et donc parfois quand j'ai des objectifs vraiment, heu, à court terme moi pour moi 6 mois c'est court terme. Si je dois, heu, partir, heu, vraiment, heu, en apnée sur 6 mois, faut que je mette tant de côté et cetera, j'arrive à passer, heu, outre, heu, bah, la frustration parce que je sais que «je sais pourquoi je fais ça» entre guillemets et que dans 6 mois, ça ces efforts vont payer.
Mmh mh. Bien sûr, bien sûr. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. D'accord. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais, ouais. Je comprends ouais, mmh mh. Ah je suis d'accord, je c'est une, heu, c'est une bonne directive à prendre. Et heu, s bon après voilà, si vous êtes plus fort mentalement ça c'est tant mieux pour vous. Je pense qu'il faut avoir du mental quand même pour faire ça. même je pense q je pense que même ceux qui mettent le plus d'argent c'est ceux qui sont pl qui sont les plus forts mentalement. <clears throat> ou
Oui. C'est important. C'est clair en tout cas quand on est employé, faut vraiment, heu, déjà pas avoir trop de responsabilités, heu, c'est-à-dire pas, heu, femme, enfants et cetera.
C'est ça, c'est ça, ouais. Mmh mh. C'est vrai, plus on a de responsabilité, moins on arrive, hein. C'est ça exactement, c'est aussi une partie de qui m'a fait un peu
Donc heu
fait perdre du temps, on va dire.
D'accord, heu, non mais c'est vrai. Il faut du mental, faut de la motivation, heu, de la régularité surtout! Comme dans tout, parce que
Mmh mh. Bien sûr, c'est ça. Comme c'est comme dans tout, c'est une façon de vivre. C'est, heu dans la vie on fait plein de sacrifices et c'est parfois c'est pour un bien et là dans ce dans ce cas là je trouve que c'est pour un bien, hein. C'est pour m il y en a qui, voilà, il y a plein de jeunes qui disent je préfère, heu, commencer maintenant et et plus tard, heu, plus avoir besoin de travailler grâce à tous les investissements que que l'inverse.
C'est ça. Complètement, je pense que c'est peut-être les plus malins, hein.
C'est ça, c'est ce que j'ai dit, ce sont les plus malins. Tu sais, ils ont ils ont compris quelque chose, ils ont eu une vision que beaucoup, beaucoup de jeunes n'ont pas n'ont n'ont n'ont pas on je ou l'auront tard. C'est ça c'est ça, ils ont tout de suite vu, heu, ils ont tout de suite vu ce qu'il fallait faire, ils ont compris tôt et ce c'est ils ont eu l'avantage.
C'est ça. Ils se sont adaptés directement à la société, OK, pour travailler, on on met de côté. Et en plus quand on comprend tout en général, heu, comment dire? Le ton salaire, tu y fais pas forcément attention
Mmh mh.
tu vas pas chercher, heu, directement le gros salaire, heu, qui va te mettre vraiment bien. Tu vas juste aller chercher un salaire simple, heu, un travail simple à effectuer, pas trop dangereux, heu, que tu peux faire, heu, assez jeune et heu et en fait tu pratiques et ta force ça va être juste dans ton mental. Heu, l'argent que tu vas mettre de côté au quotidien, heu, comment dire? Les les tu vas te priver aussi, les les sacrifices que tu vas faire et cetera et tout ça le comprendre jeune, c'est pas donné à tout le monde.
C'est ça. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Bien sûr, ouais. Ouais. Hein, hein. Bien sûr, c'est pas donné à tout le monde, hein et il y a des inves d'ailleurs on le voit hein, la plupart des jeunes ils sont complètement déconnectés. Heu, si
C'est ça je pense qu'il y a quand même un réveil autour des 30 ans, on va dire, entre les vingt cinq et 35 ans, il y a un réveil qui arrive.
Mmh mh. C'est vrai. Oui pour surtout pour ceux qui qui surtout que ceux ceux qui sont un peu plus éveillés que d'autres, je dirais. Parce qu'il y en a il y en a beaucoup à 30 ans, heu, ça y est, ils ils vont avoir du mal à par exemple s'ils ont mal commencé, ils vont avoir du mal à tout stopper pour reprendre une nouvelle vie et tout recommencer à 0. Alors que parfois c'est c'est compliqué, c'est ça, en plus, surtout si on a une vie de famille et cetera, voilà, il faut vraiment
C'est vrai. Bah, plus le temps passe et plus c'est compliqué.
Avoir une grosse envie pour réussir, heu, cette, heu
C'est clair, c'est clair. Après voilà, moi il y a des moments où j'é j'évite de dépenser, heu, c'est parfois par, heu, principe on va dire, heu, p heu, on va dire, heu, je sais pas je tombe sur, heu, je sais pas, je peux être en vacances et je sais que c'est quelque chose c'est un on me propose un truc, heu, en mode un petit peu attrape touristes et que le prix, heu, est sur heu
Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Aussi ouais, c'est possible. Mmh mh. Mmh mh. Ouais, ouais, ouais. J'ai exactement la même image en tête, c'est fou!
Et vraiment je me dis, heu: «Non là, je vais pas mettre ça pour, heu» voilà, et comme des fois je peux dépenser dans des choses vraiment futiles et me dire, heu: «Non je le veux, je le veux maintenant» et parfois, heu, je peux commander des trucs sur internet et mettre vraiment expédition rapide, heu, pour l'avoir. Alors qu'il y a vraiment mais vraiment pas d'urgence. <chuckles> Donc heu, c'est vraiment juste, heu, côté compulsif un peu comme tu me disais tout à l'heure, j'ai l'impression.
Bien sûr. Mmh mh. Mmh mh. Bien sûr, bien sûr. Je suis d'accord. Ouais. Ouais, ouais. C'est ça, hein, il faut savoir gérer un peu, heu, tous ces toutes ces envies un peu.
C'est sympa puis je pense qu'il faut former les les jeunes, les petits même à l'école, même en primaire
Et heu Ben c'est ça, il faut les heu, moi je trouve que c'est exactement ça le problème, c'est que personne
et dans l'éducation des parents aussi.
C'est ça, bah, déjà la la majorité des parents ne le savent pas eux-mêmes! Donc ils peuvent pas l'apprendre à leurs enfants et surt et surtout l'école on on leur apprend pas ça du tout à l'école, hein. Ils sont c'est le contraire.
<chuckles> C'est vrai ça! Ah non, non, non, ouais c'est vrai. Non mais heu, je sais pas, que les parents par exemple moi quand j'étais plus jeune, j'avais un un camarade de classe qui lui, ses parents lui donnaient 20 € je crois toutes les semaines. Bon c'est pas les 20 € d'aujourd'hui, hein, mais lui devait gérer un petit peu comment heu, son argent toutes les semaines pour pas qu'il se retrouve en galère et il pouvait mettre de côté par exemple, bah pendant un mois ça lui faisait 80 €.
Mmh mh. Mouais. Bien sûr. Mmh mh. D'accord. Ouais, bah, c'est déjà bien.
Donc ça lui apprenait un petit peu.
Ah oui, heu, je pense que ça il faut apprendre s il faut apprendre ça jeune, pour bien le maîtriser plus tard, avoir l'expérience.
Ça m'a fait plaisi C'est vrai.
Mmh.